À, bạn ơi, mình thì, ờ, hiện tại thì mình đang, a, gặp một cái á, khó khăn như thế này này, khi mà mình giao tiếp ấy. Tại vì rằng là, à, mình, ờ, vừa mới kết bạn với, a, một người bạn, à, cũng là đồng nghiệp ở như nơi làm việc của mình luôn, thì, ờ, bạn ấy là, à, người của, ờ, là bạn ấy là ng là người Nghệ An ấy, cho nên là, à, cái, a ừ, ừ, khi mà bạn ấy nói cái, a, cái ngôn ngữ của địa phương bạn ấy ấy, thì, ờ, mình, ờ, ờ, hơi là hơi hơi khó nghe, và mình thực sự là mình mình, ờ, không không rất là khó có thể là hiểu được là bạn ấy đang nói gì. Tại vì là mình thì là người, à, ở ngoài Bắc ấy, cho nên là, à, khi mà mình nghe những, a, cái cái, a, tiếng nói địa phương của bạn ấy ấy, thì thực sự là mình, ờ, có nhiều từ mình không chưa có hiểu được. Đó, thành ra là ở trong, a, giao tiếp là mình cũng đang gặp khó khăn. Và bây giờ mình đang muốn là, à, làm sao để mà mình có thể là học cái cách gì đó để mình mình có thể là sớm, a, hiểu được, à, hòa nhập được về cơ bản những cái, a, ngôn từ, hoặc là cái cách mà mình có thể nghe được mà cái, à, cái tiếng nói của của, ờ, của tỉnh thành, của của cái người Nghệ An như vậy ấy, đấy, để mình có thể hiểu được và mình làm việc, ờ, được rõ ràng hơn bạn ạ. Đó, thì bạn có cái cách gì giúp mình không?
Ừm. Sao vậy? Ừm. À, thế á? À! À, trời! Mình hiểu. Ừm, mình cũng sẽ có cách chứ. Lát nữa mình sẽ, à, gợi ý cho bạn một vài cách để bạn có thể khắc phục nha. Nhưng mà đúng thật ấy, là cái rào cản ngôn ngữ không phải là á, hôm nào cũng gặp người Tây, người Tàu hay là gì, những người nước ngoài ấy, mà mới rào cản ngôn ngữ, đây á, ở trong nước, khi mà bạn có thể, ờ, bạn bạn tiếp xúc với những người mà á, khác vùng miền thôi là bạn cũng cảm thấy là nó khác biệt rồi, đúng không bạn? Đó, ờ, hơn nữa là bạn là người miền Bắc này, và đồng nghiệp của bạn, đồng nghiệp mới lại là người miền Trung, mà đúng ra là những người miền Trung ấy, người ta nói rất là khó hiểu. Đó, mà á, ờ, không hiểu sao chắc là, ừm, giọng của người ta nặng quá bạn nhỉ? Đó, ừm.
Ừm. Ừ. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi, ờ, cho nên ừ, đó, cho nên là thực sự là mình, ờ, chưa có học được cái cách để mình có thể là, à, nghe để mà mình có thể là hiểu rõ ràng hơn ấy. Nhiều khi thì trong lúc làm việc thì, ờm, mình và bạn ấy làm việc chung ấy thì, ờ, ờ, bạn ấy nói á, nhiều khi là bạn ấy nói á, nhiều từ mình rất là khó hiểu. Những cái từ, à, của địa phương g của của của của của tỉnh của bạn ấy, thì mình nghe mình không hiểu được và sau đó là mình cứ hay phải lên mạng để mà mình tra ấy, để xem là cái những cái từ là là, à, nghĩa là c cái gì này. Rồi, à, nhiều khi thì, à, bạn, kiểu như là, cái cái tiếng như là bạn nói đấy, thì cái giọng của bạn ấy cũng hơi nặng chút, thành ra là, à, mình, à, nghe mình rất là khó để mà mình mình luận ra được ấy. Đó, thành ra bây giờ, ờ, có cái không biết là có cái cách gì hay có cái kỹ năng nào để mà cho mình có thể là mình nghe để mình hiểu được này, ấy, rồi, à, mình nhanh chóng, mình có thể hòa nhập được cùng với bạn ấy nữa đi. Chứ cứ tình hình như thế này thì, ờ, kiểu là, làm việc nó cũng hơi khó khăn ấy bạn.
Trời ơi! Ừm. Đó, ừm. <chuckles> Ừ. Mình hiểu. <chuckles> Thực sự mình rất là hiểu cái cảm giác của bạn luôn ấy. Nó khói hơn khó nghe hơn cả IELTS ấy chứ nhỉ? Đó, kiểu kiểu vậy ấy. Đó, mà á, ờ, bạn có thể chia sẻ cho mình biết cái có cái tình huống cụ thể nào nó dở khóc dở cười khi mà hai bạn, à, trò chuyện với nhau, mà bạn thì hiểu sang ý này, bạn kia thì nói sang ý khác không?
Ừm. <laughs> Ừm. Ờ, thực tế là mình đâu có hiểu được đâu mà mà hiểu sang ý này ý khác bạn. Những cái từ mà bạn ấy nói mà khó nghe là mình lúc đó là mình chỉ mình chỉ có đứng đơ lên thôi. À, sau đó là lúc nào nói chung là, trong những cái cuộc trò chuyện của mì của mình và bạn ấy ấy, là lúc nào mình cũng rằng là, à, à, bạn nó nói từ từ, từ từ, từng từ một, những cái từ nào cái cái đoạn nào khó nghe quá là sẽ là "Bạn ơi, phải nói từng từng chữ một thôi, đấy, để mình có thể là, à, hiểu được, bình luận được." Đó, thành ra là nhiều khi mà bạn bạn ấy làm việc ấy, thì cũng, a, tốn khá là nhiều thời gian, tại vì khi mà bạn ấy nói nhanh thì mình không tài nào mà mình hiểu được chứ đừng có nói là mình hiểu nhầm bạn ạ, đó.
<laughs> À, trời ơi! <laughs> À! Ờ, trời ơi, đúng thật ấy là á họ mà nói nhanh khi mà nói chậm thì mà nói rõ chữ ra thì bạn cũng sẽ hiểu thôi, đúng không? Nhưng mà đôi khi là là bàn bạc với nhau về cuối kế hoạch cũng như là làm làm dự án ấy, bạn ấy cũng trình bày xong rồi nói nhanh nhanh quá thì bạn cũng khó hiểu là điều đương nhiên. Đó, ừm, nhưng mà hiện tại bây giờ ấy, ừm, hai bạn có nhắn tin qua tin nhắn hay gì không? Bạn cảm thấy là khó khăn về cái việc là, ờ, nói hàng ngày và còn khó khăn về cái việc nhắn tin với nhau không hả bạn?
Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừ, về cái việc mà nhắn tin mà viết ấy bạn, thì cái cái này lại đỡ, tại vì là khi mà bạn ấy, ờ, nhắn tin hay là nói chuyên nói nhắn ấy thì lại, ờ, mình lại có thể là luận được, ít khi bạn lại lại sử dụng các cái từ địa phương thì nó lại dễ ấy bạn. Đấy, thì mình lại dễ dịch hơn, chỉ có khi nghe thì mới khó nghe thôi. Còn, ờ, về cơ bản khi mà bạn ấy viết chỉ có một số các cái từ ngữ mà, kiểu như, chuyên dụng cho địa phương mà mình chưa rõ ấy, thì, ờ, mình mới không hiểu được. Còn, ờ, ờ, quan trọng là cái lúc mà bạn ấy nói ấy mà mình nghe ấy, thì, à, mình mới không nghe được, tại vì là những cái từ phổ thông ấy thì cái tiếng của bạn ấy cũng hơi nặng ấy, cho nên thành ra là mình ừ, l mình mình không nghe được thôi. Mình mình nghe mình mình không có có, gọi là, mình không có luận ra được ấy, đấy.
Ừm. À. Thế á? Ừm. À, mình hiểu. Ấy là nghe cả câu thì mới đoán ra cái từ đấy, ừm, nghĩa nghĩa là gì thôi chứ còn, a, ờ, nói, a, nhanh quá thì đôi khi là không hiểu hết cả câu luôn. Ờ, nhưng mà, ừm, đó là bạn với cả khi mà làm việc nhóm các thứ thì cũng sẽ có những cái đồng nghiệp khác mà, đúng không? Thế họ thì sao? Có có cảm giác giống bạn không? Và, à, trong nhóm của bạn có ai là người như kiểu là phiên dịch viên để nói lại những cái đó không hả bạn?
Ừm. Ừm. <laughs> À, thực sự thì là hiện tại thì chưa có ai là phiên dịch dịch viên đâu bạn ạ. Ờ, tại vì là nếu như mà có dịch được thì có lẽ cũng là phải là người Nghệ An, mà cũng là người Nghệ An thì lại cũng nói giọng nặng như thế. Thì, ờ, thực sự là ở chư như chỗ của mình làm việc thì cũng chưa có bạn nào mà, à, nói được, à, cà, vừa nói được tiếng Nghệ An l lại còn vừa nói được tiếng Bắc rõ ràng ấy, đấy, nên thành ra là cũng không có cái phiên dịch viên đâu. Ờ, tạm thời là bây giờ là, ờ, tự mình, ờ tụi mình hay là phải, gọi là, à, học cách làm sao để mà nghe để quen đi, ờ, đấy, ng quen cái tiếng nói của bạn ấy đi, quen cái thói quen của bạn ấy đi để mà có thể là, à, có thể hiểu được để mà, ờ, gọi là, giao tiếp với bạn ấy dễ dàng hơn ấy.
Trời! À! À, mình hiểu rồi. Thế là bạn cũng đặt ra một cái mục tiêu là ha, thời gian sắp tới biết bạn cũng biết được rằng là bạn với, à, bạn đồng nghiệp đó cũng có thể làm việc với nhau thật là lâu dài, đó, cho nên là cũng mong muốn hiểu những cái từ mà bạn kia nói để cho làm việc nó suôn sẻ hơn, đúng không? Đó, ừm, ờ, bây giờ mình có một vài cách như thế này, gợi ý xem là, ờ, bạn, ờ, với bạn bạn có có, á, áp dụng được không ha. Thì khi mà bạn ấy bạn bạn đồng nghiệp của bạn ấy vào một cái môi trường mới thì bạn ấy, ờ khi mà bạn ấy vẫn giữ cái giọng, ờ, địa phương của bạn ấy vào làm việc thì nó cũng là một phần khó khăn rồi, đúng không? Đó, tất cả mọi người đều nói giọng Bắc mà bây giờ bạn ấy nói giọng Trung giọng miền Trung, thế thì, ờ, thế thì cái biểu đạt cũng như là đưa ra cái ý kiến ra làm sao, đúng không? Đấy, cho nên là bạn thử, à, trò chuyện với bạn ấy nhiều hơn và tập cho bạn ấy thử nói giọng miền Bắc xem sao. Đó, gợi ý cách cách nói giọng miền Bắc ấy. Chứ bây giờ mà cứ, ưm, ờ, ừm mình biết là cũng nhiều người người ta cũng khó nói thật, nhưng mà thử tất cả mọi người tập cho bạn ấy xem, a, là thời gian tới bạn ấy có nói được không nha.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ, ừ. À! Ừ, mình h Ừm. Ừm. Ừm, ừm, rồi, mình hiểu rồi. À, thực sự thì là cũng là đúng như là bạn nói thì cả hai bên đều phải cố gắng. Thì, ờ, bản thân của tụi mình cũng đang cố gắng này, và bạn ấy cũng đang cố gắng. Tại vì rằng là bạn cũng đang, a, a, cố để mà luyện để bạn ấy, a, ờ, nói, gọi là, chỉ cần là chậm lại một chút và hơi rõ ràng một chút để cho mọi người có thể hiểu thôi. Chứ còn đặc trưng giọng nói của vùng miền thì, ờ, thực sự là, ừm, ai cũng đều có những cái nét đặc trưng như vậy ấy, thì cũng không cần là phải à, ờ, ờ, thay đổi quá nhiều, hay là cũng không ờ, rất là khó để mà mình mình lại thay đổi. Đấy, nên là, à, tụi mình thì cũng không có yêu yêu không có yêu cầu hay là không có cái, ư, gì hết, bọn mình cũng chỉ mong rằng là có thể hiểu được cơ bản thôi. Đấy, cũng chỉ mà ờ, nhưng mà cũng theo như là lời của bạn nói, thì thì, à, mình cũng sẽ là, à, cố gắng để mà cùng trao đổi với bạn ấy này, để mà nhờ bạn ấy là cũng thay đổi một chút về cái cách nói, mà nói chậm lại một chút thôi, à, nói rõ ra một chút để cho tụi mình nghe, nghe cho nó rõ hơn, đúng không? Ờ, rồi, đúng rồi, cũng, gọi là, ừm, gọi là, sự cố gắng nó cũng phải đến từ cả hai phía, đúng không?
Ừm. À! À. <laughs> Ờ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, cái đấy cũng được bạn ạ. Ờ. Ừm, đấy, thế nói chung là phải hai phía, chứ bây giờ, ờ, tất cả mọi người ừm, bạn mà, ờ, tìm hiểu cũng nói chung là cho dù một thời gian sau bạn hiểu đi, thế tất cả mọi người làm việc chung với bạn ấy thì sao, đúng không? Đấy, ừ, ừ, một phần nữa là nếu mà bạn hiểu, ví dụ như là ờ, ừ, giọng miền Trung thì nó sẽ có những cái câu mà mô tê, răng rứa, kiểu, kiểu, vậy, đúng không? Đó, thì nó cũng là từ địa phương của họ, cho nên là bạn cũng khi mà, ừm, bạn kia nói những cái từ địa phương ấy, thì bạn cũng gợi ý những cái từ nào mà nó phổ thông, mặc dù là vẫn giữ được cái giọng của quê bạn ấy, nhưng mà, à, nói, ưm, ưm, nói nói những cái từ địa phương một một chút, à, ờ, nhầm, ờ, nói tiếng phổ thông một chút, thì nó sẽ, ưm, sẽ sẽ dễ nghe hơn mà, đúng không? Là và nói chậm lại một chút thì tất cả mọi người đều sẽ hiểu thôi.
Ừm. Đúng rồi. Ờ. Ừm, ừm. Ờ. Ờ. Ừm, ừm, đúng rồi, thì là như vậy đấy. Thì, ờ, bây giờ bạn có cái cái mẹo gì này, à, có thể là có có cái mẹo gì đó để mà mình có thể là, à, học cái cách nghe nó nó nó dễ dàng hơn không bạn nhỉ? Hay là giả sử như là làm làm sao để mà mình, à, những cái có có công cụ nào để mà có thể là để cho mình, ờ, có thể sớm học được những cái từ địa phương của bạn ấy này? À, ví dụ như là, ờ, có cái gì đó mà mình để mình, ờ, dễ sử dụng không?
<laughs> À, thì thực ra cũng có đấy chứ. A, ý là bây giờ á, ừm, khi mà bạn, ờm, khó hiểu một cái từ gì đó và bạn, ừm, cũng ghi ra giấy chẳng hạn. Ờ, ghi ra giấy những cái từ mà bạn ấy hay nói ấy, hay trình bày ấy, mà bạn khó hiểu một chút thì ghi ra bạn về là, à, lưu ý những cái từ đó là, ờ, có nghĩa là gì, có nghĩa là gì. Đó, thì nó cũng sẽ sẽ dễ hơn bạn ạ, ghi chú lại những cái cái cái gì mà nó quan trọng, những từ nào nó quan trọng và bạn kia hay dùng. Với cả hoặc là, ờm, từ vựng, những cái từ vựng cơ bản thì nói chung nó đều đều đều là tiếng Việt của nhau cả mà. Đó, cho nên là những cái từ mà nào mà bạn không hiểu thì bạn cũng, à, sẽ đoán đoán được ra là, ờ, ý của bạn kia nói là như vậy, như vậy. Ơ, cũng sẽ đoán được nguyên cả câu của bạn ấy nói, chứ không không không cần phải phải lắng nghe, cũng như là á phải hiểu hết cả câu thì mới là hiểu. Ấy bạn xem là sao, bạn xem cái cách này ra sao nha, ghi chú lại nha.
Ừm. Ừ. À! Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, rồi, mình hiểu rồi. À, vậy bây giờ là mình sẽ ghi chú những cái từ nào mà bạn ấy hay nói này, đúng không? Đấy, rồi sau đó là mình mình đi tìm hiểu những cái từ khó như thế này, những cái từ mà mình chưa có hiểu được này, những cái từ hay hay sử dụng này. À, mình sẽ tìm hiểu trước những cái từ như thế đi, để mình làm quen đi, đúng không bạn? Rồi, à, dần dần ờ, rồi, rồi mình hiểu rồi. Ừm, ý này cũng hay đấy! Ừm.
Đúng rồi. Đúng rồi, ừm, với cả một ừm, một phần là như thế này, ờ, bạn ấy là người Nghệ An thì, ờ, đôi khi, à, bạn với tất cả mọi người cũng ờ, hoặc là mỗi bạn cũng được, thì có thể, à, tổ chức một bữa đi, a, du lịch về Nghệ An xem sao? <laughs> Cũng được mà, về, à, tìm hiểu, à, về từ địa phương, đôi khi á bạn về, à, chơi một vài lần là là đã cũng cũng đã hiểu những cái gì mà họ nói rồi. Ờ, cũng biết văn hóa cũng như là cách nói chuyện của họ ra sao, ờ, cũng là một cách vừa giải trí cũng như là, à, chữa lành. Với cả cộng với đó là cũng một phần là bạn đi học hỏi những cái từ ngữ địa phương của họ xem sao.
<laughs> Ừ. Ừm. Ừm. Ừm. À, ờ, có nghĩa là bây giờ là mình sẽ thường xuyên giao tiếp hơn, đúng không? Mình sẽ thường xuyên đi đến Nghệ An này, gọi là, khi mà mình, ờ, đến nhiều để mà, à, gọi là, mình quen dần với cái văn hóa của họ đi. Đấy, khi mà mình nghe nhiều, đúng không bạn? Ý bạn rằng là mình sẽ nghe nhiều hơn, đúng không? À, thì mình sẽ sẽ sẽ là tiếp thu nhiều hơn. Ừm, mình thấy là cái điều này cũng cũng được đó nha.
Chuẩn luôn. <chuckles> Ừm. Đó, và mình hy vọng sắp tới bạn cũng sẽ hiểu được những cái từ cơ bản và làm việc thật là tốt với bạn đó ha.
À. Ừm, ừm, cảm ơn bạn đã cho mình những cái mẹo cơ bản nhưng mà cũng rất là hay nha! Cảm ơn bạn nhiều đó nha.
Ừm. Tạm biệt bạn, bye bye.